Então, como você encaixa o autocuidado na correria do seu dia a dia, hein?
Olha, eu acho que você, eh, tem que criar uma rotina pra isso, sabe. Você é é como escovar o dente, que é uma coisa que você tem que fazer, eu acho que você tem que tirar ali um tempo pra você, pra você, né. Então, assim, sair das telas, fazer, eh, qualquer coisa que tire você daquele, hã, daquele looping, né, de f da de rotina, enfim. Ah, eu costumo, por exemplo, eh, ir no meu quintal. Agora está começando a ficar friozinho, então já não aqui neva onde eu moro. Ainda não começou a nevar, mas é uma coisa que eu gosto de fazer uma uma caminhada lá no no no meu quintal, sabe, eh, de pé descalço, né, pra dar aquela aterrada. Eu faço isso, né. E é, eu acho que esse autocuidado não quer dizer que você tenha que estar com o seu skin care em dia, você entendeu. Eu acho que o autocuidado tem muito mais a ver com a sua saúde mental mesmo, né, pra não deixar que você fique ali sobrecarregada, seja de tela, seja por, eh, trabalho, né, porque hoje em dia todo mundo trabalha nem todo mundo, mas a grande maioria trabalha de casa, né, faz trabalho remoto. Então, assim, tirar um momento que você faz, até mesmo que seja até pra, sabe, sentar na frente da televisão e ver um programa, até isso eu acho válido.
Hum. Hã. Aham. Hum. Ah, que legal. É. É. É. É porque se esse o interno reflete no externo, você não acha?
Uhum. Uhum, nossa demais, com certeza, se o seu interno está sobrecarregado você eh, eu acho que o seu corpo né, de uma certa forma ele vai refletir, então você vai ter, ali, uma uma queda de imunidade, você vai ter, né, sei lá, alguma eh, uma doença, assim, não não não uma doença, mas, tipo, sabe, até uma herpes labial.
É o stress, né, é o stress é é é, agora, você faz alguma coisa, tirando essa caminhada que te coloca os pés na terra com a energia maravilhosa deste planeta, além disso, você faz alguma coisa, assim, um pouco mais superficial, um pouco mais, hã, menos profunda para você mesma?
Uhum, exato. Uhum. <laughs> Ah, então, por exemplo, como eu disse agora, né, está ficando fri está chegando o inverno e quando neva, eu não faço isso lá fora, mas eu eh, eu gosto muito de ouvir música, então, assim, eu coloco uma Playlist que toque umas músicas que estejam ali de acordo com o meu humor naquele momento, sabe, por exemplo, s eh, por exemplo, se eu estou muito agitada, se eu estou, assim, muito, né, ai, elétrica, querendo fazer as coisas, assim, eh, eu coloco uma música que me deixe que me relaxe, eu não coloco uma uma música que vá me pilhar ainda mais, sabe, é sempre o contrário.
Hã. É lógico, é. Hum, Interessante, hã? Ah, entendi. Ah! Entendi, você faz o positivo e o negativo?
Hum, é. Exato, exato, porque é pra é justamente você encontrar o equilíbrio ali né, porque as vezes você tá muito, eh, muito agitada então assim a sua cabeça tá tá mil ali pensando em várias coisas, então você acaba não dando espaço até pra pra você, hã, aprender coisas novas, pra você entendeu, pra você até num num dar esse esse essa sobrecarga no seu corpo né, uma sobrecarga de adrenalina, então eu gosto de fa de contrabalancear mesmo, então eu faço isso.
Não tem Quando você começou a fazer esse tipo de coisa?
Olha música já sempre fez parte da minha vida, eu gosto muito de música, mas eh foi recentemente eu acho que de uns 2 anos pra cá é que eu notei isso, porque quando você, eh, quando eu morava no Brasil o meu filho era pequeno então assim a gente tinha aquela correria de mãe de f de filho pequeno né, então uma monte de coisa pra fazer. Mas depois que ele cresceu, ah, eu comecei eu eu me via nessa nesses momentos em que eu estava assim agitada sem precisar, eu não tinha motivo pra tá naquela agitação toda né, eu não tinha que preparar a criança pra ir pra escola, não tinha que levar ninguém, nada. Exato, então por que que eu precisava daquilo, então, hã, aí eu comecei a ouvir eu sempre gostei de música, eu ligava um rádio e eu colocava música que eu gostava, porque é uma música agitada, porque eu estava agitada e eu ficava muito mais agitada, eu falava assim: "Não mas não é possível, em vez de me ajudar tá piorando né."
Sei, é. Madeira, tra a fralda.
Então eu comecei a fazer o contrário, e eu via resultado melhor ao contrário, né, então foi por isso que eu comecei a a fazer esse tipo. Então se eu tô muito devagar assim que eu preciso pegar no tranco, aí eu coloco uma música mais agitada que é justamente pra me animar.
Aham. Entendi. Agora, alguém na sua família mais é assim? Que presta atenção mais na no cui no autocuidado como uma coisa mais interna do que externa, como você?
Aí, não se eu acho que não, viu. Eu acho que eu sou a única. Assim, da minha família, que eu digo, assim, da minha mãe, das minhas irmãs, não. Ela eu te bom, eu tenho uma irmã que ela é ela é ges ela é zen por si só, assim. Pode o mundo estar acabando, mas ela está ali, sabe, mantém. A outra já é extremamente o contrário, mas ela E a outra, ela não consegue, por exemplo, parar, ela não consegue ler um livro. Eu gosto, por exemplo, de quando eu estou, assim, muito agitada pegar um livro, porque é a outra coisa que me relaxa, sabe. Eu não preciso ler o livro todo, um capítulo, algumas páginas. E essa outra minha irmã, você fa se você falar pra ela: "Pega um livro, né, você está muito agitada", ela fala: "Nossa, Deus me livre ler livro", ela ela não consegue, sabe, é dela.
Hum. Ó, que legal! Aham. Tem algum tipo de livro que você prefere, algum estilo que você gosta mais?
Não, não tem eu eu leio assim, dependendo de eh, na verdade depende muito da da crítica, né, se alguém me se eu
Qualquer coisa que é passada. É bula de remédio, é isso? Você é daquelas que lê até bula de remédio.
É ta o Exato, eu sou, eu sou, eu gosto mesmo. Mas assim de repente é, eu não tenho um estilo, eu gosto de ver assim o que que tá, hã, acontecendo ou alguma coisa, eu ouço alguma crítica sobre algum livro, aí eu até por curiosidade começo a lê-lo, é.
E você acha que o ler é uma forma de autocuidado?
Uhum. Nossa, sim. Se tudo que eu acho que tira você daquele como eu disse, daquela rotina, daquele looping que tá ali te te causando um estresse, que você ou você precisa ter uma precisa desenvolver uma criatividade que tá ali estagnada por conta da própria situação que você está inserida, e lê, eh, tira daquilo daquele foco, quando vo quando algo te tira do foco, ele já é um autocuidado porque ele já te leva pra um outro estado, sabe.
Uhum. Entendi.
Um outro estado mental, é.
E você acha que A as pessoas têm falta disso? Você acha que as pessoas, elas, hã, fazem isso como você, ou que elas deixam isso pra lá como se isso não fosse importante?
Olha, eu acho que todo mundo, hã, tem ali uma certa deficiência de alguma coisa, né. Sempre que alguém está buscando alguma coisa, assim, muito, eh, exacerbadamente, é porque falta alguma coisa do outro lado. Então, assim, eh, o que eu acho que você que nem todos conseguem ver é entender isso, é reconhecer isso. "Nossa eu estou por que que eu estou tão assim, né, não, tem alguma coisa que está faltando em mim ali, que que eu preciso fazer para melhorar aquela o a aquela deficiência de alguma coisa que eu estou sentindo". Então, assim, eh, nem todos conseguem ter esse esse autoconhecimento. Você, às vezes, acaba tendo que passar por situações, e eu acredito que em algum momento o próprio, eh, essa própria, eh, repetição faz com que você entenda, sabe? O que está acontecendo, uhum.
Aham. Entendi. Entendi.
E você tira o resultado.
Na sua casa na sua casa, n as pessoas fazem isso como você?
Mm-mm, não, não fazem. E não adianta eu falar também porque se eu falo, eh, a impressão é que tipo "não". Não, não tem nada de errado comigo.
<laughs> É quando mãe fala mãe fala não serve, né? Não.
É não, eu acho que o meu fi na verdade, o meu filho eu só tenho um filho, e ele mora no Brasil com o pai, né, que eu, hã, me separei do pai já faz tempo. E ele, hã, eu acho que por eu ser assim, eu, desde pequeno, sempre trabalhei isso com ele, ele já ele já é dessa forma, também, ele mesmo já faz as pausas dele. É, uhum, então
Hã. Ai, que interessante. Você acha importante ensinar isso pra criança?
Acho, super, super importante, porque eu acho que quando vo você vai vai moldando, ali, a criança, né. Quando ela já tá grande, aí, é fi fica mais difícil, não impossível, mas fica mais difícil, com certeza, de introduzir esse tipo de hábito.
Mas, hã, por exemplo, no autocuidado, você inclui também comida, forma de alimentação, essas coisas?
Eu acho que faz parte de um conjunto todo, e eu não sou uma pessoa que faço muitas refeições por dia, eu só como uma vez por dia, né, é, na verdade, nesse momento, eu estou fazendo um uma um jejum intermitente mesmo, já de 3 dias, então, eu gosto de fazer isso, eu acho que faz um res um reset, né.
Verdade? 3 dias como? Sem comer nada, 3 dias?
É, sem comer nada 3 dias, só água e sal. É.
Mas você não sente fome?
É, já faz eu já faço isso já com bastante frequência, então eu já sou acostumada, mas no começo, sim, sentia muita falta. Mas é também uma parte do meu autocuidado fazer isso, sabe, eu acho que dá uma você dá uma zerada, ali, na no seu no seu organismo entendeu? Acho que faz muita diferença.
Isso te dá mais energia depois?
Sim, muita, energia, foco mental, acho excelente.
E mas como você começou isso? <chuckles> Que interessante! Hã?
Na verdade eu comecei é, eu comecei, porque eu, ah, eu estava tendo muita crise de pânico, né, crise de ansiedade e e vendo mesmo na no no no nas próprias no no YouTube, assistindo vídeos sobre o que fazer para você de forma, assim, natural, né, que ajudasse na síndrome do ali, das de do pânico ou de ansiedade e, aí, eu acabei conhecendo o jejum intermitente e, então, assim, eu resolvi fazer, né, fiz um a 1ª vez que eu fiz foi de 7 dias, olha, foi 7 dias sem comer, os 3 1º dia, de primeira, foi, é, foi de primeira. Os 3 1º dias eu fiquei com muita fome, eu fiquei, né, o cérebro tenta te sabotar, mas depois do teu 4º dia em diante foi tranquilo e foi por causa disso, então, por causa dessa crise de ansiedade.
Uhum. Uhum. Aham. De primeira? De primeira, assim? E nunca mais você teve crise de ansiedade?
Não, nunca mais eu tive. Eu, eh, na verdade, assim, a crise sim, que eu já que já estava estabelecida, nunca mais eu tive. Mas de vez em quando, quando eu tô muito sobrecarregada de coisa pra fazer, às vezes eu acaba vindo a ansiedade, mas é uma ansiedade que controlo rapidinho mesmo.
Aham. Ansiedade normal, né, uma ansiedade normal, não é a síndrome do pânico.
Uhum, isso, é. Sim, não é aquela que você não quer não consegue sair de casa, porque eu estava nesse ponto no começo.
Ah, eu entendi, eu entendi. E e e faz tempo que você faz isso?
Uhum. Olha, faz que o jejum intermitente faz pelo menos uns 5 anos que eu faço.
Nossa, que coisa interessante. Mas você foi corajosa de começar logo de 1 semana, não é que você foi fazendo de 12, 16, 18, vinte e quatro, nada disso, você já caiu pra dentro.
<chuckles> Mm-mm, não. Sim, é porque eu estava num momento, assim, sabe aquele momento de desespero já? É. Era isso ou então ir pra um psiquiatra e começar a tomar remédio mais, né, mais pesado. E eu não estava querendo partir pra isso.
De desespero. Hum. Mas que solução interessante. Mas por que que você escolheu o jejum intermitente pra resolver a síndrome do pânico?
Por conta disso, porque você ah, eh, eu ouvia vídeos de pessoas falando que tinham que tinham tratado esse tipo de síndrome com jejum intermitente, porque depois de 24 horas o seu o seu corpo entra num estado de autofagia, né, então, assim, é é a que o seu o seu organismo ele começa a consumir as células ruins, né, as células ruins para para como forma de energia, então isso dá a sua vai vai limpando mesmo, né, vai tirando, vai renovando as suas células.
Hã. É. Que coisa interessante, né, e você vê, isso sim é o autocuidado, né, o grande autocuidado que você encaixa no seu dia a dia, é esse jejum, né.
Uhum. Sim, então hoje eu faço mais como uma forma de manutenção, eu não preciso fazer os 7 dias, eu faço 3 dias, eu já me sinto bem, entendeu? Então, eh, para mim é normal e de quebra você perde, aí, uns quilinhos, então ajuda também no no visual, sabe? <chuckles>
Deve perder um montão de quilinhos, né.
É, já perdi bastantinho, já.
Né, porque você imagina uma semana inteira sem comer? Eu imagino, né, a gente fica 8 horas sem comer e acha que já tá desintegrando, você imagina? Não, não é é uma coisa impressionante. Olha, muito obrigada, porque eu nunca imaginei que essa conversa tomasse esse rumo e foi muito interessante, muito legal, eu adorei a história de andar com o pé na terra e do jejum, foi maravilhoso, viu, foi um prazer conversar com você, muito obrigada.
Uhum. É. <chuckles> É, é verdade. Uhum. Ah, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre essas dicas de autocuda cuidado e espero trazer outras dicas mais interessantes também, muito obrigada.
Obrigada, tchau.